โอเค พอเขาได้หมายศาลเขา อ่า มาพิมพ์อีเมลขอโทษเลย อา
อ๋อ ก็คือได้หมายศาล อา ๆ ครับ ยังไง?
อา คือเขาพิมพ์ อืม เขา ได้หมายศาลไปแล้วนะครับ ก็แบบว่า โอเค พอ ขอโทษแล้วเนี่ย ก็แบบว่า โอเค ก็ยกฟ้อง อะไรพวกนี้นะครับ อา ไม่ อ ไม่เอาเรื่อง อา แล้ว แล้ว แล้วทำให้ผมมีความสุขด้วยนะ คือแบบว่า เหมือนกับว่า อ้าว เอาอย่างงี้เลยใช่ไหม งั้นโอเค จัดให้ แล้วพอจัดให้เขาก็รู้สึกผิด อืม เหมือนกับว่า โอเค ได้คืนจริง ๆ นะ สะใจนะ <chuckles> จริง ๆ สะใจอยู่นะ อืม
อา ๆ ก็ ก็ อ๋อ อ๋อ ก็คือ อา ครับ อืม อืม อื้อฮือ อืม ก็คือต้อง ต้องแบบนี้เลยเนาะ ไม่งั้นก็ไม่หยุดสักทีใช่ไหมครับ? แล้วก็กลายเป็นแบบว่า อ๋อ ก็ถือว่าคุณ
อุ๊ย ไม่อยู่ ใช่ ใช่ครับ มันจะลามปามไปเรื่อยเลย แล้วเขาจะทำเป็นประจำบ่อย ๆ อา
ก็ อ๋อ ก็ถือว่าคุณใช้วิธีจัดการที่เด็ดขาดพอสมควรนะครับ ก็ถือว่ามันเป็นการที่ จบ เรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนาะ แล้วสุดท้ายเขาก็สำนึกผิดใช่ไหมครับ อย่างเงี้ย หรือว่าโดนดำเนินคดีอะไรไหม โดนดำเนินคดีไหม หรือว่ายกฟ้อง หรือยังไงครับ?
อืม ครับผม ก็สำนึกผิดเนาะ เอ่อ อืม ม มันเป็นประมาณว่า พอ โอเค เขาแบบว่ามาขอให้ผมเนี่ยนะครับ แบบว่า อุ๊ย ยกฟ้อง หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ย ผมก็แบบ โอเค งั้นก็ลองโพสต์ขอโทษดูนะครับ ผมให้เขาโพสต์ขอโทษเลย แล้วก็ทีนี้พอเขาทำใช่ไหม ก็ ผมก็บอกเขาว่าอย่าลบคลิปนี้นะ ให้ อา อยู่ อยู่เอาไว้นะห้ามลบเด็ดขาด ห้ามปิดด้วย ห้ามปิดสาธารณะด้วย ให้เปิดเป็นสาธารณะ อา เขาก็ทำตามนะครับ แล้วก็โอเค
ครับ อืม อือฮึ
ก็ยกฟ้องคราวนี้
ก็คือลงโทษอย่างจริงจัง อา
ก็อันนี้ลงโทษแบบน่ารักนะครับ อันนี้ไม่ได้ลงโทษจริงจังอะไรเลย อันนี้ลงโทษน่ารักด้วยซ้ำ ถ้าแบบ จริงจังก็โดนไปที่ศาลนี่แหละครับ <chuckles>
อ๋อ เหมือนกับคุณ